Motivazione non ti può mancare per andarci, c'è il cavallo che ti aspetta. <chuckles> Nel sen
No, no, allora, che non mi possa mancare è difficile, cioè nel senso, può mancarmi eccome, come può mancare la motivazione per tutte le cose. Però, diciamo che mi manca più difficilmente rispetto che ad altre cose. Ho anche fatto io ho corso molto, ehm, quando correvo, sì, facevo più difficoltà, magari il freddo, la pioggia e mi devo vestire, devo ehm, oggi sono annoiata, non ho voglia, ascolto sempre la stessa musica mentre corro, eccetera, qui
Però Sì. Eh, sì. Eh, e lì Sì, sì, e lì però diciamo che nella corsa non ti aspetta nessuno, lì il cavallo ti aspetta, e la voglia, anche se magari non c'è, dopo diventa quasi obbligo.
Eh sì, eh sì. Ti tocca, ti tocca fartela venire, un po' come portare il cane a passeggio, ecco. <chuckles>
Esatto, per forza, esatto. Ehm, io invece, per fortuna, ho solamente una gatta che n non non influisce sul fatto no, anzi peggio, perché magari sono sul divano, si viene a mettere accanto a me e non voglio m muovere un muscolo per non farla andare via, ehm, o per non disturba eh, e lì ci vuole molta, molta forza di volontà.
No, perché è autosufficiente. Per non disturbarla, hai visto, quindi addirittura controproducente. <chuckles> Ma tu hai fatto hai fatto anche altri sport nella vita?
Eh, sì, sì, un po' un po' di tutto, diciamo che sia palestra, nuoto, corsa, padel, un po' tutto quello che mi viene a portate di mano, però ti posso dire che non ho mai fatto equitazione.
Mh. Mh. Mh.
Non l'ho mai fatto anche perché il cavallo, essendo un animale estremamente intelligente, ehm, mettersi in groppa qualcuno che non conosce, è sempre un po' pericoloso. E poi di di dipende dal cavallo, chiaramente. Di cavalli sì, c'ho avuto un pochettino di, uhm, esperienze a parlarci con ehm, a parlarci, uhm, n andarci in giro, magari portargli da mangiare con mio cognato aveva questa cavalla, ehm, ed era molto intelligente, faceva i dispetti. Aveva sia una cavalla e che un che una maialina, e si facevano i dispetti. Però non l'ha mai utilizzata per fare sport o esercizio. Quindi
<chuckles> Dipende, dipende dall'indole del cavallo. Mh. <chuckles> Mh. Mh.

E che cosa hai fatto? Che tipo di allenamento hai fatto?
Mh-mh. Ah, ho fatto ho dei pesi a casa, ho fatto un allenamento funzionale. Più che altro ho fatto dei piegamenti con le gambe, anche con le braccia, st ger come si chiamano? Gli esercizi nello specifico non me li ricordo. Uhm, juppi jumping jack, oppure, vabbè, flessioni, piegamenti, u un po' di tutto. Una sezione di 30 minuti, bello intenso.
Mh. Mh. Se. Mh. Mh.
Ehm, e questa mattina ho ho ho cominciato a sentire i i dolori. Eh.
Alla però scommetto che almeno a livello mentale ti senti bene, no?
Sì, al livello mentale, mhmm, posso stare adesso tutta la giornata, ehm, tranquillo, mi possono insultare anche, non non direi nulla, guarda.
<chuckles> Perché hai fatto quello che dovevi fare.
Esatto. Ehm, invece tu?
Ma, uhm, c No, allora io in realtà oggi non ho fatto nulla, sono in pausa da ieri che, uhm, sono uscita a cavallo.
Mh. Che comunque non è impegnativo?
Fatto un giro con il con il mio cavallo. Ma sì, è impegnativo soprattutto a livello di gambe, e ehm, però diciamo che è uno di quegli sport che faccio fatica a mollare perché, ehm, c'è una connessione con un animale, nel senso non è come almeno per me, io non sono una fan della palestra, non è come andare in palestra in cui sono devo autoconvincermi, no, devo autoconvincermi a sforzarmi, eccetera. Con la scusa del cavallo devo andare lì e salutare il mio cavallo, strigliarlo, prepararlo, eccetera, quindi diventa un piacere, no, diventa un un un diletto prima che un che uno sport, eh.
Eh. Eh. Ah-ah. Sì, ma in quel caso c'è proprio il cavallo. Sì, ma per forza. Eh, qui diciamo che la m